Wie gehst du denn mit Meinungsverschiedenheiten um?
Also generell, äh, wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt, dann ist es erst mal wichtig, äh, die als solche auf jeden Fall zu erkennen. Also, dass du quasi weißt, okay, grade ist es eine Meinungsverschiedenheit und nicht, ja, irgendwie etwas Persönliches oder, ja, eine unnötige Streitigkeit oder sowas.
Okay und wie war's im Lauf der Zeit? Gab es denn da öfter Meinungsverschiedenheiten? Also, hast gab es öfter dann Streitigkeiten, und im Lauf der Zeit bist du dann besser geworden, damit umzugehen oder die zu vermeiden?
Also, ich würde, äh, schon auf jeden Fall sagen, dass ich besser geworden bin, äh, mit diesen halt umzugehen. Damals, ähm, war's schon so also, es gab schon immer Meinungsverschiedenheiten irgendwie in meinem Leben, ist ja auch irgendwie, ne, Teil davon. Äh, und damals bin ich dann ja eher so damit, äh, ja, umgegangen, dass ich so superstur bin und, äh, mich irgendwie so ja, von anderen Meinungen habe mich halt aufregen lassen, habe mich auch darüber aufgeregt. Aber ich würde schon, äh, sagen, dass es heutzutage so ist, dass ich, äh, ja, einfach akzeptiere, dass es verschiedene Meinungen gibt und, ja, so auch damit umgehe.
Ja. Welche Leute und welche Themen sind das denn in deinem Fall öfters oder we waren es in der Vergangenheit bei dir?
Also, es waren, ähm, am häufigsten eigentlich in den Freundesgruppen, also, meine Freunde oder meine damaligen Freunde, da habe ich das, äh, ja am meisten so bemerkt, ähm. Da hat's auch am, ja, größten irgendwie 'ne Rolle gespielt. Und, äh, ja, es ging meistens, äh, generell über, ja, alles, also, über soziale Sachen, über Politik oder so was oder, äh, einfach so, ja, Geschmäcker, auch was Hobbys und so angeht. Und da wurde es dann ja teilweise ziemlich hitzig, auf jeden Fall.
Mhm. Mhm. Okay, es wurde hitzig. Glaubst du denn, dass du oder deine Empfindung da 'n ausschlaggebender Punkt waren oder waren's eher die anderen?
Boah, also, ähm, damals hätte ich auf jeden Fall noch gesagt, die anderen, <chuckles> äh, aber ich, äh, kann mir schon vorstellen, dass meine Sturheit damals auf jeden Fall auch dazu beigetragen hat. Also, ich war auf jeden Fall jemand, der sich, ja, halt nicht von seiner Meinung irgendwie abkriegen lassen konnte und, ähm, ja, ich habe auch eigentlich, ja, fast so keine andere Meinung akzeptiert. Das heißt, ähm, ja, dass ich schon glaube, dass das, äh, auch auf jeden Fall was mit mir zu tun gehabt hat und ich da auch 'n großer Faktor bei war, dass es halt hitzig dann wurde, zum Beispiel.
<chuckles> Mhm. Alles klar. Und fällt dir denn noch ein konkretes Beispiel ein, wo jetzt vielleicht 'ne Auseinandersetzung richtig super gelaufen ist? Fi natürlich fing sie dann eher unschön an, aber ist dann vielleicht im Lauf der Zeit ja, keine Ahnung, hat man doch noch einen Konsens gefunden oder 'n wurde trotzdem noch angenehmer. Hast du da 'n Beispiel?
Ja, also, ich habe mit einem Freund ähm, äh, kam jetzt direkt in meinen Kopf mich mal darüber, äh, unterhalten <clears throat> über einen einen also, was ganz Banales eigentlich über einen Grenzzaun, äh, im Garten, ähm, wie hoch der sein darf und ob der, ja, 'ne, 'n bestimmten Abstand irgendwie haben darf. Und, äh, wir beide studieren halt was, äh, ja, Rechtliches. Ähm, und, ja, da streitet man sich natürlich, wer dann halt eben Recht hat, äh, und so. Das ist ja auch so 'n bisschen dann so 'n Ding, wenn man dann irgendwie dasselbe macht. Und genau da haben wir uns dann halt super gestritten, auch schon, dann wurde es auch so 'n bisschen persönlich. <clears throat> Aber danach haben wir halt äh, ja, sind so 'n bisschen runtergekommen, haben halt noch mal so darüber geredet, wie unnötig das eigentlich ist, und ja, haben dann so 'n Konsens gefunden, dass wir beide irgendwo recht hatten, und haben es dann dabei belassen.
Mhm. Ja. Ja. Na, das klingt doch gut. Das macht wahrscheinlich auch noch mal einen Unterschied, ob man jetzt mit Freunden, die man kennt, auch noch über 'n gemeinsames Thema oder zumindest, ne, im Rahmen des Rechts zum Beispiel als Oberthema diskutiert oder sich halt, ne, 'ne Auseinandersetzung stattfindet oder ob das irgendwelche Fremden sind, weil da ist es ja wahrscheinlich noch mal 'n bisschen anders. Hast du da vielleicht auch noch 'n Beispiel, wo vielleicht außerhalb deines Freundeskreises mal was 'ne Auseinandersetzung unschön ablief?
Ja, also, das, äh, hatte ich natürlich auch mal. Ich meine, ähm, ich wohne zum Beispiel in 'ner Großstadt und da viele Leute, die ja viele 'ne andere Meinung haben als du selber, ähm, da ist, äh, jetzt w was mir direkt einfällt, da war ich mal in der Uni auf jeden Fall und da, äh, ja waren dann irgendwelche Studenten, die ich jetzt persönlich nicht kannte. Und da hatten wir uns, äh, ja halt mal in die Mensa gesetzt und weil da war 'n Stuhl frei und das war supervoll und dann, äh, meinte die halt, dass, äh, ja da irgendwie der Platz schon reserviert ist, äh, aber es war nirgendwo anders 'n Platz. Da meinte ich: „Ja, aber wir müssen uns ja auch irgendwo hinsetzen.“ Und dann ja, wurde das halt nicht so direkt akzeptiert und wurde direkt so was gesagt wie: „Ja ne, das geht nicht.“ Also, so was wie Pech gehabt oder sowas und dann habe ich dann noch mal gesagt: „Ne, ich setze mich jetzt hier hin so. Ich kann mich hier hinsetzen, tut mir leid und so.“ Das war schon, ach, ja, ja, dann halt auch so 'ne Meinungs äh, Verschiedenheit, äh, oder halt 'ne Diskussion oder halt 'ne Streitigkeit, wie man's dann auch nennen mag, äh, ja mit 'ner Person, die ich halt gar nicht kannte.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, das ist ja dann noch, äh, relativ harmlos abgelaufen. Äh, bestimmt war es 'n bisschen unangenehm, dann auch noch direkt so nah an der anderen Person zu sitzen. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, das war auf jeden Fall unangenehm. Also, du sagst es, weil du da das ist ja dann auch blöd. Also, die ganze Situation ist ja dann, äh, blöd. Aber ich habe mir dann einfach gedacht: „Ja, okay, ich ich esse halt hier ganz normal so, ne?“ Das das geht ja auch nicht so. Habe ich, äh, mir so versucht irgendwie logisch äh, dann, ja, <chuckles> irgendwie herzuleiten, was halt grad passiert ist. Aber es war auf jeden Fall sehr unangenehm.
Mhm. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wie ist es denn? S oftmals hat man ja im Alltag nicht so 'ne Ansatzpunkte, wo es überhaupt zu 'nem, ja, Konflikt oder irgendwas in Richtung Auseinandersetzung kommen kann, aber online hat man das ja sehr oft oder sehr leicht. Wie ist es denn da? Bist du denn online, grad bei Social Media mal oder regelmäßig in so Meinungsverschiedenheitsdiskussionen reingeraten?
Also, das ist 'n sehr, sehr guter Punkt, weil online ist das halt auch noch mal 'ne andere Sache, weil du stehst der Person ja nicht, ne, Auge Auge um Auge. Ähm, tatsächlich, äh, auf Social Media, also was Beiträge anbelangt, so, äh, unter 'nem Video was kommentieren irgendwie und und darüber so Streitigkeiten und so was, hatte ich persönlich, äh, zum Glück noch nie. Äh, aber, äh, so was wie, äh, Discord, also wo man ja mit anderen Leuten mal redet, wenn man zum Beispiel Videospiele spielt, äh, das, äh diese Situation hatte ich auch. Da hatte ich auch super viele Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten, weil man auch einfach viel anfälliger ist für diese
Okay. Ja.
äh, weil man ja, glaube ich, der Person halt nicht so, ja halt nicht <chuckles> Auge um Auge ist.
Ja. Ja, hm, es ist dann deutlich leichter, weil ja nicht wirklich etwas zurückkommen kann außer Geräusche im Prinzip, ne, die dann auch noch weit transportiert werden, man die Person ja nicht mal sieht. Und was ist da dann bei Discord eher der Grund? Ist das dann immer spielbezogen?
Ja, ist es, äh, schon also, wenn man jetzt mit Leuten spielt, die man halt nicht kennt, das ist ja meistens so. Äh, wenn man dann auf, äh, sage ich jetzt mal, so was wie 'nem Server ist, dann geht es meistens ja um das Spiel oder ja, um das Versagen im Spiel, äh, zum Beispiel. Ähm, das ist dann tatsächlich auch meistens der Grund. Äh, und wenn man dann halt, äh, beispielsweise mit Leuten, ähm, die man kennt, redet, äh, jetzt zum Beispiel bei Discord oder bei anderen Plattformen, wo man halt reden kann, dann, äh, sind es eigentlich auch dieselben Themen wie als würde man sich so sehen.
Ja. Mhm. Ah, verstehe. Und ich nehme mal an, du bist da auch im Lauf der Zeit besser mit geworden, dass es halt, ne, vielleicht nicht mehr so an dich rangeht oder vielleicht hast du auch Möglichkeiten gefunden, den Ton bisschen zu entschärfen, wenn du merkst, dass da schon wieder sich was anbahnt. Äh, wie sieht es da aus?
Ja, also, da habe ich mich, ähm, ja auch, ähm, würde ich sagen, schon verbessert. Äh, ich habe auch, ähm, viel weniger damit zu tun, also, mit so was wie Discord oder Social Media generell, äh, weil ich's halt einfach nicht mehr in der Frequenz irgendwie benutze oder online bin, wie's halt damals mal war. A aber selbst, äh selbst wenn, würde ich sagen, dass ich, äh, ja auch online also, dass ich's, äh, da nicht verändert habe, ähm, weil ich ja versuche halt diesen Grundsatz quasi zu sagen: „Okay, es gibt Meinungen und Meinungsverschiedenheiten und wenn der eine das so sieht und das und das halt erklären kann, dann ist das okay“ und, äh, das kann ich ja universal auf online und auf, äh, ja im im echten Leben irgendwie beziehen. Da macht's dann keinen Unterschied.
Ah, ja. Verstehe. Es gibt ja auch noch mal viele psychologische Kleinigkeiten, die man beachten kann, damit es halt gar nicht erst zu 'nem Konflikt kommt und es einfach nur bei 'ner typischen, ja, fast schon neutralen Meinungsverschiedenheit bleibt, die sich nicht so hochschaukelt. Ähm, hast du denn da mal probiert oder mal drauf geachtet, so Ich-Botschaften zu nutzen? Dass man halt, äh, weniger die andere Person angreift oder das Argument, sondern durch 'ne Ich-Botschaft einfach nur die Situation schildert.
Also, was ist jetzt, äh, genau gemeint? Also, z wenn man beispielsweise sagt: „Ich, ähm, kann dich verstehen.“ Oder: „Ich verstehe das, was du grade sagst.“ Und dann seinen Punkt nennt oder wie ist das gemeint?
Ja, so was in der Richtung. Genau, dass es halt nicht zu 'nem Vorwurf wird, sondern man so was sagt wie, ja „Ich sehe das so oder so“ und dadurch wirkt es halt nicht mehr wie so 'n Angriff, sondern als würde man einfach nur das präsentieren, was man im Kopf hat. Hast du das mal ausprobiert oder auch mal gemerkt, dass das 'n Unterschied macht?
Ah, okay. Ja, auf jeden Fall. Also, irgendwann kam das automatisch. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist das schon oft so, dass man versucht, äh, die Sachen dann ja irgendwie so zu verpacken, dass du quasi versuchst, äh, dem anderen Menschen dann, äh, ja, deine persönliche Meinung, deine Botschaft quasi zu vermitteln und nicht irgendwie, ja, die andere angreifst und sagst, dass das schlecht ist. Und, äh, das ist das ist Teil auf jeden Fall von der Entwicklung gewesen bei mir. Also, es kam auch damit einher, äh, dass man dann quasi diese Dinge, diese Streitigkeiten quasi als Meinung angesehen hat kam damit auch einher, dass man versucht hat, es auch so zu formulieren, dass es bei der anderen Person auch so ankommt, wie man's denkt. Also, diese Ich-Botschaften sind auf jeden Fall, ja, Teil von dieser von dieser Kultur.
Mhm. Ja. Ja, sehr gut, verstehe. Und wie ist es denn vielleicht mit ja, mit so familiären Meinungsverschiedenheiten? Da ist man ja logischerw naja, nicht unbedingt, aber man ist ja schon relativ gezwungen, äh, ne, seine Familie über 'n langen Zeitraum zu haben, ne? Auch wenn es natürlich immer möglich ist, irgendwie den Kontakt abzubrechen. Aber hättest du hast du da vielleicht noch 'n Beispiel, wie das in der Familie ist? Gibt's da so gewisse Punkte, wo jeder seine eigene Front hat und ihr euch nicht einig werdet?
Ja, also bei der Familie ist es natürlich typisch, dass, äh, ja, so was öfter vorkommt, dass man mal so 'ne Meinungsverschiedenheit hat, äh, ja, innerhalb, äh, der Familie der engen Familie, Onkel und Tanten. Ich finde, ähm, bei solchen Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten ist es irgendwie noch mal einfacher, das zu klären, äh, weil du hast das Gefühl, du kennst diese Menschen halt schon dein Leben lang, und man weiß, ja, man hat schon viel durchlebt, man hat schon viele Streitigkeiten und Meinungs äh, verschiedenheiten zusammen erlebt, und das gibt einem so bisschen auch Hoffnung oder automatisch das Gefühl, dass alles, worüber man halt jetzt streitet, sowieso irgendwie geklärt wird. Und das Gefühl hast du, äh, ja, bei Freunden oder bei Fremden halt eher weniger, so würde ich das jetzt sehen.
Mhm. Ja. Und könntest du dir auch vorstellen, dass da dass du direkt, äh, mit irgendjemandem den Kontakt auch in der Familie abbrechen würdest, wenn die Unterschiede da einfach zu groß sind in eurer Meinung?
Ja, das kann ich mich schon vorstellen. Also, es gibt natürlich auch Grenzen, und es gibt natürlich auch Sachen, wenn man da nicht auf 'n Nenner kommt, dann dann, ne, kommt man halt nicht auf 'n Nenner, und dann, äh, ist das auf jeden Fall halt auch 'n Lösungsweg. Und obwohl, äh, Familie natürlich wichtig ist und, äh, ja, man da auch mit klarkommen, äh, sollte, wenn's mal 'ne andere Meinung gibt, äh, finde ich, äh, ist das schon 'n 'ne valide Ausgangssituation, die ich, äh, ja, persönlich nehmen könnte.
Ja. Okay. Und zum Schluss, hättest du da noch vielleicht nach, ja, den Jahren, in denen du ja da auch deinen eigenen Fortschritt hattest hast du ja bestimmt auch so 'n paar Tipps und Tricks angesammelt. Könntest du da noch kurz so Sachen zusammenfassen fü äh, ja, was gut funktioniert hat zu diesem Thema?
Also es ist, äh, immer wichtig, anzuerkennen, dass es einfach nur eine Meinung ist, die, äh, jemand auf jeden Fall hat und, äh, ja, versucht irgendwie zu sagen. Äh, dabei darf man auch nie vergessen, ja, was die Person, äh, für Erfahrungen gemacht hat, was sie alles durchlebt hat, aus welchem äh, aus welcher Perspektive, aus welcher Sicht die das quasi alles sieht. Das muss man sich auf jeden Fall klar machen und, äh, nicht zu voreilig urteilen, äh, weil, wenn man zu voreilig urteilt, dann kann es auch ganz schnell nach hinten losgehen.
Alles klar. Das war doch 'ne gute Zusammens Fassung. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.